Uầy, dạo này mình đang cảm giác bị lạc lỏng trong đời sống quá bạn ơi. Khi mà á đầu năm nay á, mình vì tính chất công việc của mình nên là mình đã được chuyển luân chuyển tới một cái thành phố hoàn toàn mới, hoàn toàn xa lạ đối với bản thân mình luôn. Tại vì á, hiện tại mình đang hông có ở Việt Nam nên là ban, ưm, ưm cơ bản ngay ngay từ ban đầu với cái văn hóa cũng đã nó cũng đã khác biệt rồi, đúng không? Nhưng mà á, 4-5 năm vừa rồi mình đã dành thời gian mình gắn bó với cái thành phố cũ mình ở á, nó nằm ở phía Nam, nhưng mà hiện tại đầu năm nay nè, mình chuyển tới một cái thành phố mà nó nằm ở, gọi là, đỉnh cực bắc của cái đất nước mình đang ở luôn, nên là chưa nói tới cái vị trí địa lý nó xa như vậy rồi nha, mà về văn hóa nó, giống như là, một trời một vực khác nhau luôn, khi mà con người ở đây á, mình hông biết làm sao nữa, nhưng mà cảm giác có vẻ khô khan với lại không có được mở lòng. Rồi b đặc đặc biệt á, mình phải xa những cái người bạn bè, những cái người đồng nghiệp, những cái người mà mình yêu quý từ trước tới giờ mà mình gắn bó cả 4-5 năm trời rồi. Bây giờ mình hông, mình, gọi là, mình chưa có thể nào mà mình thích ứng được với lại cái cuộc sống mới ở cái chỗ này khi mà bạn bè thì mình cũng hầu như là cũng hông có, chỉ có bạn bè xã giao thôi nè. Rồi người thân á thì chỉ có bạn gái của mình, tụi mình sống chung thôi. Ngoài ra á, hông có còn bất cứ một ai khác để mà mình có thể, gọi là, ừm, chia sẻ hay là mình thậm chí đơn giản thôi, mình muốn đi ăn với lại một người nào đó, gọi là, mình muốn đi xả stress, đi ăn, đi uống, giải trí thôi mà mình cũng không có thể nào mà tìm ra được một người nào để mà mình có thể là, gọi là, bạn đồng hành được nữa. Bây giờ mình hông biết làm sao nữa, mình thấy lạc lõng quá!
Ừm, sao vậy bạn? À! Ừm. Rồi, hay quá! Ừm. Ừm. Ừm. Chà. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm, hiểu. Ừm, rồi. À, mình rất là hiểu cái cảm xúc của bạn luôn khi mà bạn đã, kiểu, dành bao nhiêu đó thời gian để bạn xây dựng những cái mối quan hệ ở cái cái chỗ mình đang sống. Đùng một cái tự nhiên bây giờ mình phải làm lại từ đầu, nó rất là nản, đúng hông nè? Đó, thì, ờ, à, thì bây giờ nha, để mình hiểu rõ cái hơn cái bối cảnh của bạn một xíu đi, thì, ờ, bạn cho mình hỏi một chút là bây giờ cái đất nước bạn đang sống á là nó còn là văn hóa Á Đông hông, hay là nó qua một cái nền văn hóa khác rồi?
Đúng rồi. À, thực ra á, đất nước của mình nó là một cái nền văn hóa hoàn toàn khác luôn. Tại vì mình đang ở châu Âu, cụ thể hơn là ở Đức nè, nên là á cái văn hóa á so với lại cái văn hóa Á Đông của mình á là một trời một vực luôn nè. Mà như đã nói á, mình chuyển từ phía Nam lên phía Bắc thì cái văn hóa nội cái văn hóa của đất nước, ừm, ở phía Nam thôi nha, mình cũng đã chưa 4-5 năm vừa rồi á, mình cảm giác mình chưa có thể nào mà mình hiểu được hoàn toàn. Mà giờ mình lại chuyển tới một cái vùng mà hoàn toàn xa lạ đối với bản thân mình luôn á, nên là mình cũng không có thể nào mình rất là ngại để mà mình bắt đầu lại từ đầu đó bạn.
Ừm. À! Rồi. Ừm. Ừm. À, chà! Mình hiểu nha, thực ra nó cũng khá là căng thẳng đó, những cái lần mà di chuyển như vậy á, mình có thể hiểu cái cảm giác này của bạn nè. Mà, ờ, bạn cho mình hỏi đi là bây giờ á là bạn đã ở cái cái chỗ này nè là được bao lâu rồi?
Nếu mà tính tới tháng 1 năm sau á là mình ở được tròn 1 năm ở cái chỗ này luôn đó. Nhưng mà nghe có vẻ dài, nghe 1 năm có vẻ dài, nhưng mà mình cảm giác, ừm, một năm vừa rồi á, cái, gọi là, cái đời sống tinh thần của mình ở cái nơi ở mới này á nó cũng không có phát triển, nó cũng hông có tiến bộ được lên bao nhiêu hết á bạn ơi.
Ừm, rồi, gần 1 năm. À, chà! Ờ, không biết là bạn có thể chia sẻ kỹ hơn chút xíu, được hông? Có nghĩa là đối với bạn á là một cái đời sống tinh thần như thế nào thì nó mới là, kiểu, lý tưởng nè?
À, thì đối với bản thân mình á nha, đời sống tinh thần mà, gọi là, lý tưởng á thì nó rất tước trước tiên, điều kiện tiên quyết á là mình phải có những cái người bạn tốt, những cái người bạn mà mình có thể, gọi là, hàng tuần mình gặp gỡ, mình giao lưu, mình đi chơi với nhau nè. Rồi đôi lúc á, mình có những cái thứ mà chuyện vui hay là chuyện buồn thì mình đều có thể chia sẻ được với nhau nè. Ngoài ra á, đôi lúc mình cũng chắc chắn là mình phải cần sự giúp đỡ trong cuộc đời của mình rồi, đúng hông nè? Tại vì trong cuộc đời đâu có ai là không gặp khó khăn bao giờ đâu, thì mình sẽ luôn luôn nhận được mình sẽ luôn luôn nhận được sự giúp đỡ từ những người bạn nó nè. Ừm, ngoài ra á, ưm, những cái người xung quanh ví dụ như là hàng xóm nè hay là đồng nghiệp của mình á, cũng, gọi là mình cũng có thể, ừm, có một cái mối quan hệ tốt hơn với họ nè, mình, ừm, thân mật hơn nhưng mà chắc chắn là hông có thể nào mà thân như là bạn bè thân thiết bình thường được. Nhưng mà, kiểu, cái mối quan hệ, gọi là, hòa hảo giữa những cái người hàng xóm với nhau nè, hay là những cái người đồng nghiệp với nhau nè thì chắc chắn nó sẽ giúp ích trong cái cuộc cho, gọi là, cái sức khỏe tinh thần của mình kha khá đó.
Ừm. Ừm. Ừm, chính xác nè. Ừm, hợp lý. À, rồi, mình, à, mình đã hiểu được cái mong muốn của bạn rồi. Vậy thì bây giờ á bạn cho mình hỏi đi là cái thành phố mà chỗ bạn sống, hay là, ờ, cái, ờ, cái chỗ bạn đang sống bây giờ là nó có nó, kiểu, nó phải là đông người hông? Hay là nó là một cái nơi hơi, kiểu, gọi là, ít người chút?
Ừm, để mà nói về quy mô á nha thì chỗ mình đang ở hiện tại cũng là một thành phố khá là lớn, nó cũng đâu đó gần 1.000.000 dân á, nên là cũng có rất là nhiều người từ khắp nơi tới.
Ờ. Ừm. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Vậy thì cái rào cản lớn của bạn hiện tại á cho cái chuyện mà kết nối với con người ở đây nè, nó là về mặt văn hóa, hay là nó là về mặt, ờ, ờ, kinh tế, hay là nó là về cái vấn đề gì hả bạn?
Về mặt văn hóa mà nói á thì cũng có một phần rào cản, một cái bức tường vô hình nào đó tại vì, ừm, mình cảm giác á nha, cá nhân của mình á, những cái người ở dưới phía Nam ở cái chỗ mà cũ mình sống á, họ rất là cởi mở nè, họ luôn luôn phóng khoáng, họ rất là dễ để mà mình bắt chuyện, kiểu, lúc nào họ cũng niềm nở vui tươi hết á. Nhưng mà hông biết làm sao lên phía Bắc, lên cái chỗ hiện tại mình đang ở á, thì mình cảm giác con người á cũng chắc là do một phần cái khí hậu ở phía Bắc nó lại rất là lạnh so với lạnh hơn rất nhiều so với lại ở phía Nam nè, rồi cái ánh cái, gọi là, cái thời gian mặt trời, gọi làm, cái thời gian sáng hàng ngày á, nó cũng giảm đi đáng kể nên là con người cũng có đôi chút họ, ừm, thu mình lại, họ không có, gọi là, niềm nở, họ không có sẵn sàng để mà đón nhận nhiều người mới vô cuộc đời của họ á. Rồi á nha, đồng thời tại vì hiện tại á cái, gọi làm, cái nơi làm việc hiện tại của mình á thì đồng nghiệp đa phần họ cũng đã quen biết từ trước với nhau rồi và mình cũng là một cái người mới chuyển tới, mình, gọi là, ma mới mà, nên là cũng có đôi lúc, ừm, mình cũng rất là khó có những cái khoảnh khắc mình rất là khó xử, mình hông biết làm sao để mà mình có thể kết nối được với lại đồng nghiệp của mình nè. Rồi bạn bè xung quanh thì, ừm, mình cũng không biết chắc là có lẽ mình đã quen với lại cái cảm giác mà những cái người bạn quen thuộc ở cái nơi ở cũ của mình á, nên là tới cái nơi ở mới này nè, mình cũng hông có còn động lực để mà mình làm quen, mình quen biết những cái người bạn. Đôi lúc á mình cũng có ép bản thân mình là, ừ, mình nên ra kia, mình, gọi là, mình quen biết một vài người bạn để ít nhất á ở nơi ở này mình hông có cảm giác cô đơn đi, nhưng mà mình cảm giác, ưm, nó bị thiếu động lực sao sao á bạn.
À! Ừm. À! Ờ, có lý! Ừm. Ừm, hiểu, hiểu. À. Ừm. Ừm. Ừm, rồi, mình có thể hiểu cái hoàn cảnh này của bạn nè. Thì, ờ, sau khi mình nghe bạn chia sẻ á thì mình cũng có một vài cái đề xuất, à, bạn nghe thử coi nó có phù hợp với bạn hông nha. À, đầu tiên á thì mình thứ nhất á, là mình cũng, a, rất là, à, chúc mừng bạn tại vì bạn là một cái người tài giỏi nè nên là mới được người ta, kiểu, điều chuyển công tác đi nhiều nơi. Đó là một cái ước mơ của rất là nhiều người nên là bạn cái đó bạn cũng nên tự hào rồi đó nha. À, tiếp theo á thì, ờ, mình thấy nha là để mà tới một cái vùng mới mà như bạn nói, mình thấy bạn cũng đúng hướng luôn rồi đó. Bạn nhận ra rồi đó là thiệt sự luôn là con người ở vùng lạnh người ta có xu hướng thu mình hơn. Cái này là có đúng nha, tại vì, ờ, ờ, tại vì bạn túng thì bạn tự coi bản thân bạn thôi là những lúc mà, kiểu, khí hậu lạnh có phải là bạn chỉ muốn, kiểu, quấn mền nằm ở nhà rồi cũng lười giao tiếp, rồi cũng, kiểu, hông có thấy ánh sáng mặt trời đâu, chỉ muốn ngồi trước cái nồi lẩu thôi chứ hông có muốn <chuckles> gặp ai hết, đúng hông? À, đó, thì thật ra mà người ta cảm thấy vậy á bạn, nhiều khi á, á người ta cũng hông phải người ta cố tình đâu. Nhưng mà trời ơi, khí thì trời thì lạnh, người thì quấn 3, 4 lớp, đi ngoài đường run, run, run, run, run thì làm sao mà, à, kiểu, có thể thoải mái mà đứng dựa tường mà, kiểu, ờ, chia sẻ với người mới, người cũ gì, đúng hông nè? Đó, nên là, ờ, ừm, thì đây cũng như là một cái góc nhìn để cho bạn thoải mái ra thêm chút xíu khi mà bạn gặp mọi người thôi. Chứ, à, mình thấy nha là cái đề xuất đầu tiên của mình á, để mà bạn kết nối được thêm với lại mọi người ở đây nè, thì nó cũng như mọi chỗ khác thôi, là bạn hãy bắt đầu bằng 1, 2 người bạn nó chí cốt một chút xíu. Có nghĩa là, ờ, có thể là trong chỗ làm nè hoặc là có những cái, gọi là, hoạt động bên ngoài giờ làm như là đi ch hội nhóm, chơi thể thao hoặc là đơn giản là những cái cộng đồng, những người có cùng sở thích thì bạn, ờ đấy, đặc biệt là mình biết là bên Đức người ta rất là thích uống bia bạn. Đó, thì đây cũng là một cái chỗ rất là hay để mà bạn vừa tới, bạn vừa trải nghiệm cái cái văn hóa, cái nền văn hóa này, cái sản phẩm của họ cũng như là cái những cái nơi đây là nó có men trong người hết rồi, đúng hông bạn? Nên là người ta cũng dễ người ta mở lòng hơn một xíu nữa. Đó thì cũng là một cái chỗ hay để cho bạn bắt đầu nè. Bạn thấy sao về cái hướng này?
Ừm. Ừm, hay ha. <laughs> Ồ. <laughs> Chính xác luôn đó. Ừm, mình thấy có lý đó. Ồ, chính xác, chính xác. Ừm, mình thấy hoàn toàn chuẩn đó nha. Tại vì từ lúc mà mình đặt chân tới cái thành phố mới này á, mình cũng chưa có thực sự mình tìm hiểu về những cái hội nhóm thể thao nè, hay là đơn giản thôi, là những cái hội nhóm người Việt, người đồng hương của mình ở đây nè. Tại vì một phần á, mình cũng mới chuyển chỗ làm nè, nên là cái khối lượng công việc nó cũng khác so với lại cái chỗ làm cũ và cho tới thời điểm hiện tại mình vẫn chưa có thể nào mà mình thích nghi được với lại cái công việc mới á. Nên là đôi lúc cái áp lực từ cái công việc á, nó cũng khiến cho bản thân mình giống như là mình e ngại hay là mình lười, mình hông có muốn, gọi là, thực sự mình đầu tư vô những cái mảng khác trong cái đời sống của mình, ví dụ như là những cái mối quan hệ mới này chẳng hạn. Những cái để mình thử xem xem sao nha. Nhưng mà mình nghe cái việc mà mình có thể mình đi tới những cái quán bia, mình uống bia, xong rồi mình, ừm, giống như là rượu vào lời ra mà, nên là mình c thông qua những cái chuyện đó mình có thể quen biết được nhiều người mới hơn á. Ừm, nghe hợp lý đó nha. Ngoài ra bạn còn cách nào khác nữa hông?
Ừm, đúng. Ừm, hợp lý. Ừm, hiểu, hiểu. Ừm, chính xác, chính xác. Ừm. Đó. Ừm, thật ra á bạn thì, à, à, có trong người ta nói sao ta, trong cái câu chuyện mà thu, a, thu hút không phải thu hút mà là tương tác với lại những người xung quanh á, thì mình có thể làm hai thướng hai hướng nè. Một là hướng đẩy và hai là hướng kéo. Đẩy là làm sao? Đẩy là bạn tự chủ động, bạn đi, bạn kiếm những cái người, ờ, lạ, bạn hổng quen hổng biết, vậy bạn tới bạn tay bắt mặt mừng, tự giới thiệu bản thân, xin chào các kiểu. Còn, ờ, còn kéo nó có nghĩa là bạn hãy xây dựng những cái hình ảnh bản thân của bạn, có những cái điều hay ho mà người khác sẽ muốn làm quen. Ví dụ như ha là, ờ, bạn có thể là thay vì là suy nghĩ quá nhiều về cái chuyện đi kết bạn sao, thì bạn có thể đi tập trung vô những cái sở thích, những cái niềm vui của bản thân. Mình nói ví dụ, mình hông chắc bạn thích cái gì nhưng mà mình ví dụ đại là bạn thích, ờ, <tsk> ờ, nấu ăn đi ha. Thì bạn có thể nè, ờ, tham gia những cái, ờ, coi như là những cái hội nhóm, những cái lớp hay là, ờ, những cái chương trình mà, kiểu, mọi người có thể tới đó rồi chia sẻ những cái công thức nấu ăn hay là, ờ, có thể là, kiểu, ơ, một cái nơi đơn giản để bạn thỏa cái đam mê của bạn thôi, thì nó hay lắm bạn. Có nghĩa là khi mà bạn có một cái gì đó mà người ta muốn làm quen với bạn, bạn hông cần làm cái gì hết, bạn chỉ cần làm giỏi cái việc bạn thích thôi, người ta tự tới người ta kiếm bạn. Đó cũng là một cái hướng để mà bạn có thể, ờ, có những cái mối quan hệ hơn, nhiều mối quan hệ hơn trong một cái nơi mà mình chưa có quen biết ai, mà bản thân mình cũng là cái người hơi hơi ngại chút xíu để đi tương tác với người ta. Vậy thôi, đừng đi tương tác với người ta, để người ta đi tương tác với mình cũng là một cách, đúng hông nè? Đó, thì đó là Ừm, bạn nói đi.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Ừm, cái chiến thuật này Ừm, chiến thuật này lần đầu tiên mình nghe tới luôn á, tại vì mình chưa từ trước tới giờ á, mình cứ quan niệm trong đầu là, ừ, nếu mà mình muốn kết bạn mới hay là mình quen biết người ta, ừm, một cái dịp gì đó thì mình nên là cái người chủ động, mình tới mình chào hỏi hay là mình giới thiệu bản thân nè. Chứ mình chưa bao giờ mình nghĩ là, ừ, mình có thể đầu tư vô những cái sở thích của mình mà người ta sẽ tới làm quen với mình luôn đó. Thực sự nghe rất là lạ đây.
Ừm. Đó, thì, ờ, chung tổng quan lại thì đó cũng chỉ là một vài cái gợi ý của mình thôi cho cái, à, tình huống của bạn á, thì hông biết là bạn thấy sao nè?
Ừm, mình thấy những cái lời khuyên này hoàn toàn hợp lý luôn nha. Cảm ơn bạn vì hôm nay đã trò chuyện với mình, cảm giác mình bây giờ đỡ sợ hơn rất nhiều rồi á.
Ô kê rồi, cảm ơn bạn nha. Bye bye bạn.